Hı hı, eee, mutlaka, bu aslında sınıf öğretmenleri sınıftaki bu kişileri fark ediyordur diye düşünüyorum ama, eee, mesela sın okulda da böyle bir psikolog desteği varsa, eee, hiç öyle bir şeye şahit olmadım. Kimse, eee. Olmadı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hah, hah. Ben de olmadım işte. Hani, diyeceğim, "Ben de mi sorun var?" ama demek ki herkeste durum böyleymiş aşağı yukarı yani.
Hı hı. Hıh. Evet, yani, eee, ne güzel orada, eee, bunu sağlayabilecek bir oda var. Eee, bir hoca var, öğretmen var ve, eee, maalesef kullanılmıyor bu. Eee, belki, eee, o şu anda he şu şu anki gençlik çok daha farklı olabilirdi. Haftada, eee, ayda 1 kez bile orada birisi gidip konuşsa, eee, duygularını eee, her şeyi evet, gerçekten. Eee
Hı hı. Ha ha. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Tabii ya. Ha ha. Hah, hah. Tabii ki. Hı hı. Ha ha. Ha ha. Tabii ya. Ha ha. Yani "Okulda şöyle bir durum yaşadım. Arkadaşlarımdan böyle bir durum oldu." Atıyorum, "Ay evde böyle bir durum yaşadım." Yani konuşması aslında çocuk zaten temelken, ağaç yaşken eğrilir aslında yani. Çocuğun sen temelden durumunu düzelteceksin, çocuk mesela ileride atıyorum hani yaş yaşı ilerleyince atıyorum mesela ö öf, yani ö ne deniyordu işte, öfke sorunuysa ya olmayacak çocukta atıyorum veya işte, hani, içine kapanık bir insansa olmayacak yani. Eee Hah, hah. Tabii tabii. Hı hı.
Değil mi? Evet. Hı hı. Evet, ileride duygularını daha kolay bir şekilde ifade edebilecek, eee, romantik ilişkilerinde daha, eee, sağlıklı şeyler kurabilecek, arkadaşlık ilişkilerinde, gerçekten, eee Hı hı.
A, tabii. Doğru. Doğru. Ve Kesinlikle ya aslında mesela sosyal medyada mesela şu an günümüzde aklıma geldi. Sen hani gençler deyince sosyal medyada mesela çok fazla aslında çocukların da ve gençlerin zihnini bulandırıyor değil mi? Hani böyle bir orada bir bazı algılar var ya güzellik algısı falan mesela görüyorum yani kız çocuğu on iki on üç yaşında. Suratında bir ton mesela makyaj var. Hani yani belli ki bir zorbalığa uğramış. Hı hı. Değildi, değildi.
Hı hı. Evet. Hı hı. Maalesef. Hı hı. Mesela bizim zamanımızda böyle değil, değil mi? Eee, bütün çocuklar gerçekten çocuk gibi gözüküyordu, eee, yaşıtlarımız.
Eee, tabii canım, benim Ben 10'li saatim vardı açıkçası o yaşlarda yani açıkçası. <giggles> Evet. Hı hı.
Hı hı. Evet ve şu anda evet, mezuniyetleri falan fotoğrafları görüyoruz. Herkes kendinden çok daha büyük olma çabası içinde. Eee, çünkü evet sosyal medya en büyük etkisi. Orada çok fazla, eee, görselliğe maruz kalıyorlar. Beynin zaten bilinçaltına girmiş oluyor. Eee, birileri de yapmaya başlayınca tabii ki de arkadaşları da diğerinden özenmeye başlıyor ve zincirlenme bir şekilde herkese de yayılmış oluyor. Eee, evet ve bence, eee, aslında bu başka bir konunun, eee, sohbeti ama sosyal medyada bence çocuklarda bir şekilde, eee, kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum.
Ha ha. Ha ha. Hah, hah, hah. Hı hı. Hah, hah. Aynen öyle. Doğru, doğru. Hı hı. Eee tabii ki. Hı hı. Ha ha, ha ha. Niye çocuk eksik kalayım diyor. Hı hı. Hı hı. Hımm. Ha ha. Ha ha. Tabii tabii. Ya kesinlikle, sosyal medya zaten hani her türlü duygusal, mental dediğin gibi çoğu şeye etkisi var ve hani aslında hepsi birbiriyle bağlantılı aslında düşününce. Yani hani sonuç olarak hayatta yaşıyoruz ve insanız ve sosyal bir varlığız. Günlük hayatta çok şeye maruz kalıyoruz. Yani kötü haberlere de maruz kalıyoruz, iyi haberlere de maruz kalıyoruz. Yani arkadaşlarımızla yaşadığımız sorunlara maruz kalıyoruz. Ev içinde, aile içinde keza maddi durum olarak da kaygılara maruz kalıyoruz yani. Eee, tabii ki de yani, taş değiliz sonuç olarak. Çatlamamız gayet normal değil mi?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Değil mi? Evet. Hı hı.

Evet, çok haklısın ve bence, eee, bunu da biraz aşabilmek için en basitinden çevremizdeki kişilere, ara sıra "İyi misin? Her şey yolunda mı? Nasılsın?" diye sormak çok önemli. Eee, bunları sormak bile o kişiyi ben mesela birisi bana bu soruyu sorsa gerçekten çok iyi hissediyorum. Eee, çünkü bazen zorlanabiliyorsun da eee, direkt konuyu kendin açmayı ya da, eee, yani hazır da hissetmeyebiliyorsun, eee, bu konuyu açmayı ama birisi gerçekten bana sorduğunda, eee, bu kötü zamanlarda, eee, çok fazla olumlu yararı oluyor bana çünkü içini açmış oluyorsun. O da kendi deneyimlerini seninle paylaşıyor. Eee, yani evet, kesinlikle bence çevremize sormalıyız, ailemize. Evet.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Heh, heh, heh. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Heh, heh. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ah, ne güzel. Tabii tabii. Hı hı. Ve kendini iyi hissediyorsun değil mi mesela? Atıyorum mesela bir arkadaşına, atıyorum hani senin arkadaşına soran, o arkadaşına "Nasılsın?" diyen soran kişi ol mesela. O sana derdini anlatınca, eminim kendini daha hissediyorsundur. Yani arkadaşın derdinde bir derman bulabilirim kaygısıyla aslında ben daha mutlu oluyorum. Yani hani günüm daha parlak geçiyor. Çünkü "Bir insana dokundum." diyorum. Bir insana yardımcı olmaya çalıştım en azından. Hani insanlık vazifemi yerine getirdim diyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, onun Hı hı. Kesinlikle kesinlikle, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Eee, ya bir de aslında, eee, zorlandığımız durumlar da gerçekten olabiliyor. Eee, her zaman çok da kolay olmuyor, eee, yardım istemek. Eee, mesela çevremden düşününce, eee, benim dayım, eee, gerçekten, eee, duygularını, eee, ifade etmekte çok zorlanan biri. Eee, çok çok gerçekten böyle ekstrem derecede ve bazen, eee, günlerce böyle küsüp, eee, kimseyle konuşmadığı olabiliyor ve, eee, çok olumsuz bir şekilde hem kendini etkiliyor kendine ters kaldığında, hem de çevresindeki insanları da aslında çok fazla etkiliyor ve büyük ihtimal biraz daha aileden geliyor çünkü kendi babası, yani benim dedem aynı şekildeymiş. İşte bu aslında zinciri kırmak da aslında önemli işte çocuklar da herkes.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Tabii ya. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. He. Hı hı. Hı hı. He he. He he. He. Heh, heh, tabii tabii. Dediğin gibi aslında mesela mutsuzluk bulaşan bir şey bir de. Hani sadece tek başına mutsuz veya depresif olabilirsin. Belki insanlık hâli ama çevrene de tesirin oluyor ve tabii ki de eğer hani tedaviyi kabul etmiyorsan aslında bir insanın dokunmasını, elini uzatmasını kabul etmiyorsan aslında sorun sende oluyor günün sonunda. Hatta benim de öyle arkadaşlarım oldu yaşadığım yerlerde. Arkadaşıma diyorum; "Bak, hani, gel konuşalım, gel çözelim. Bir derdin var belli." Hani derdini anlatıyor, belki ü üç beş tavsiye veriyorsun Ama bakıyorsun yine yine, mesela aynı hatayı yapıyor. Yine aynı şeye düşüyor aslında, aynı duygu duruma düşüyor. Bir daha konuşuyorsun ama artık 3'üncüde "Ben de insanım." diyorum ve hani artık o insanla temasımı kesiyorum. Haksız mıyım bu konuda? Ne dersin?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. <giggles> Ya <giggles> Haklısın evet.

Eee, kesinlikle haklısın. Eee, aynı durumdan ben de geçtim, benim arkadaşım değildi ama, eee, biraz mesela, eee, pandemi zamanlarıydı ya da biraz daha öncesiydi, eee, mutsuz hissettiğim zamanlarda biraz ben, eee, içime kapanıp, eee, mesela izole olabiliyorum herkesten, arkadaşlarımdan ama mesela bu çok da uzun sürmüyor, 1 hafta 5 gün sürüyor. Ardından iyi hissettiğimde hiçbir şey olmamış gibi tekrar, eee, ilişkilere devam edebiliyorum ama gerçekten bir yandan da aslında yıpratıcı çünkü, eee, o 5 gün içinde ı kendini dibe çekiyorsun. Eee, ç çok daha fazla güzel şey varken yaşayacak, eee, dünyada. Eee, evet,
Hı hı, hı hı. Hı. Ha ha, ha ha. Ha ha. Hıı. Ha ha, ha ha. Ha. Hı hı, hı hı. Hıı. Güzel, hı hı. Hı hı, hı hı. Hah, hah. Tabii, tabii. Hah, hah. Hem kendini çekiyorsun hem de seni hem de seni seven seven arkadaşlarını aşağı çekiyorsun aslında. Onlar neyi var, neyi var, iyi mi, iyi mi diye düşünmekten aslında onlar da yoruluyorlar düşününce. Yani o ama hani Hah, ne güzel.
Evet. Doğru, evet. Ben bıraktım ama bunu artık böyle bir şey yapmıyorum. Eee, evet.
Yani aslında bunu biz kendimiz bir şekilde hani aşmamız lazım. Hani mental olarak kendimizi iyi hissetmediğimiz zaman bunu ifade edebilmek açıkça, hani, kim ne der mesela? Ben mesela oturup ağladım diyebilmek veya mesela çok mutsuzum, başıma böyle bir şey geldi ve hani duygularıma hâkim olamadım demek veya çok güldüm demek. Hani, mesela insanlar duygularını açıkça söylemesi lazım. Mesela atıyorum belirli bir bütçem yoksa bütçemin olmadığını bile söylemek bir erdem değil mi? Ne dersin?
Hı hı. Evet. <giggles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Gerçekten evet. Hı hı. Evet, mesela Türkiye'deyken bunu söylemeye çekiniyordum ben ama buraya taşınınca yabancı arkadaşlarımın ne kadar açık olduğunu görünce, eee, şu anda, işte, eee, tasarruf zamanındayım ve, eee, dışarı gelemeyeceğim ya da bu planı yapamayacağım çok kolay bir şekilde diyebiliyorlar ama mesela Türkiye'de, eee, ya borç almaya çalışırız ya başka bir yalan söylemeye çalışıyoruz farklı bir planım var şekilde ve, eee, gerçekten, eee, ne hissediyorsan, ne düşünüyorsan, eee, gerçeğin neyse, eee, pat pat, eee, karşındaki kişiye söylemek ı çok önemli. Evet.
Hı hı. Heh, heh, heh. Hı hı. Tabii ya. Hı hı. Hı hı, hı hı. Heh, heh. Tabii, tabii. Hı hı. Tabii ya, kredi kartı şudur, budur. Tabii, tabii ya. Hı hı. Hı hı, hı hı. Tabii, tabii demek lazım. Yani açıkçası toparlamak gerekirse aslında hani mental sorunları veya duygu durumları ifade etmek zor olabilir ama etmemiz gerekiyor bir şekilde. Kendimizi zorlamamız lazım.
<chuckles> Kesinlikle, evet.

Selam, merhaba.
Selam merhaba.
Ya, günümüzde insanlar, hani, çok yoğun çalışıyorlar. İş stresleri var. Hayat kaygıları var. Ekonomik kaygıları var derken aslında, hani, duygusal olarak bazen çökebiliyoruz değil mi? Böyle bir, hani, her şeyi bırakıp atlamamız geliyor aslında değil mi? Ne dersin?
Hı hı. Maalesef. Evet modern dünyada da zaten çok fazla yorulabiliyoruz, çok fazla tempo, iş, eee, stresi, şehir stresi, trafik, eee, ilişkiler, sosyal medya, evet, insanı gerçekten <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Heh heh. He he. He he. Tabii ya. Oh, tabii. N sayacak bir sürü madde var aslında. Her şeyden akıl sağlığımızı korumak çok zor bence bu dönemde. Yani, duygusal varlığımızı korumak, akıl sağlığımızı korumak. Yani, herkes stabil bir insan olmamızı bekliyor ama bazen de olamayabiliyoruz mesela. Gereksiz yere kızabiliyoruz, patlayabiliyoruz veya, ne bileyim, ağlayabiliyoruz. Hani, ama işte, mesela mesela şey vardır ya, genel bir kalıp mesela erkek adam ağlamaz gibi mesela bazı kalıplar var. Hani bizim ü ülkemizde, kültürümüzde, yani, ben buna hiç katılmıyorum. Yani erkek olan birisi, kadın da o anda birer insan sonuç olarak ve insan ağlayabilir, üzülebilir, sevinebilir, gülebilir, yani. Değil mi? Ne dersin?
Evet, gerçekten. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Maalesef, evet. Hı hı. Yani, her doğal duygular bunlar, herkesin, eee, bu duyguları yaşaması çok normal ve, eee, bunun bastırmasının da çok fazla zaten olumsuz sonuçları oluyor. İşte bir erkek, eee, ağlamamaya çalışarak, eee, duygularını göstermemeye çalışarak sonra farklı bir şekilde, eee, daha kötü, eee, olumsuzluklar olabiliyor.
Hı hı. He he. He he, he he. Heh heh. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. He he. Tabii ya. Tabii tabii. Hani, görmezden geliyoruz. Üstesinden, hani, geliriz diye düşünüyoruz tek başımıza. Hani ki gelemeye de bildiğimiz oluyor. Hatta hani insanlarda şey var ya bu hani psikoloğa gidilmez. Ne bileyim psikiyatriye gidilmez. Yanlış anlaşılır gibi bir kaygı da olabiliyor. Yani, bunu da hiç anlamıyorum aslında ama hani günümüzde özellikle de, hani, günümüzün imkânlarıyla evden bile psikolagla psikologla görüşebiliyorsun. Evden internet üzerinden bile görüşme ayarlayabiliyorken. Heh heh, yani. Hı hı.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Çok kolay bir şekilde, evet. Mesela bir arkadaşım 1,5 buçuk, 2 senedir Avrupa'da yaşamasına rağmen Türkiye'den uzaktan bir şekilde bağlanıyor ve, eee, çok fazla olumlu bir, eee, etkileri olduğunu söylüyor sürekli. Herkese tavsiye ediyor.
Hıı. He he. Heh heh. Tabii ya. Olmaz mı? Ne kadar r kafası rahatlıyordur e kendi dilinde konuşabildiği, kendi dertlerini kendi dilinde anlatabildiği ortamdaki zaten, hani, Avrupa'da veya Amerika'da hani yurt dışında yaşamanın verdiği de bir aslında duygusal zorluk var, değil mi? Hani, o, kültür bariyeri oluyor. Dil, ya dili çözsen bile atıyorum, hani, bir yerde 25-30 yıl bile yaşasan tam olarak oranın kültürüne adapte olamayabiliyorsun aslında, değil mi? Bu da duygusu olarak insanı yoran bir şey. Hı hı.
Hı hı. Hı. Ekstra bir zorluk var, evet. Hı hı. Evet. Hı hı, yani, sonuçta o insanlar direkt orada doğup büyümüş insanlar ve bu kültürle, eee, şekillenmiş insanlar. En basitinden bir izledikleri küçükken çizgi filmler, eee, diziler, filmler, konuştukları, oynadıkları oyunlar, her şey, eee, onlara özel olabiliyor ve bunlarla ilgili konuştuklarında, eee, gerçekten yabancı kalabiliyorsun aynı, eee, bir yandan konuşabilsen de dillerini. O yüzden Hı hı.
He he, he he. He he, he he. He he, he he. Heh, heh, heh. He he. Tabii ya. He he. Kesinlikle. Heh, tam olarak geçmiyor duygu aktarımı. Hı hı.